Nomor 1, keluarlah. Gitu, ya. Jadi kayak menghirup udara di luar itu sesekali juga enak gitu, ya. Jadi kayak aku itu ketika online itu kan kan, sebenarnya kerjaannya ketika kita kerja itu kita madepnya ke laptop, ya, gitu. Sedangkan heeh, kalau memang bisa, keluarlah, bergeraklah, keluar jalan agak jauh. Kenapa? Kan, kita tetap butuh geraknya itu, ya, gitu. Jadi karena aku dulu ngekos, jadi kayak, ya, udahlah pagi itu keluar cari makan atau jalan jalan-jalan aja, sengaja cari yang agak jauh gitu, kan. Karena abis itu, kan, kita kerjanya akan duduk gitu, kan. Terus udah gitu ke pasarlah, beli apa, sih, kayak perbekalan. Nah, udahnya pulang, terus udah gitu eee, itu, kan, sebenernya udah ada olahraganya, terus udah ada menghirup udaranya, terus udah ada kena sinar mataharinya, ya, Kak, maksudnya supaya tidurnya juga enak gitu kan. Nah itu, kan, semua udah cukup, ya, minimal segitu untuk pagi okelah. Terus udah gitu mulai kerja. Eee, abis kerja terus, eee, makan siang makan siang terus udah gitu sore, eee, ada lagi, tuh, aku kelas kayak Zumba apa gitu selama bisa ngikutin aku masih ngikut, sih, kelas itu jadi
Ah. Uh, layar, ya, Kak. Betul! Iya. Benar. Iya. Wow! Berarti Kakak juga penuh, ya, jadwalnya, ya, Kak. Oke jadi? Hmm.
Heeh, tetep, cuman, kan, itu, kan, harus kita yang ngatur sendiri gitu, kan, hal-hal apa yang bisa kita bikin bahagia itu diselip-selipin gitu di situ dan mana yang memungkinkan. Kayak aku dulu, sih, sebenarnya waktu kerja tetap itu kayak bisa 4 kali olahraganya, tapi karena kerjanya online kayak begini, nggak bisa, tuh, 4 kali banget gitu, ya, seminggu sekali seminggu 2 kali aja paling, gitu. Tapi daripada enggak, ya, Kak, ya. <chuckles>
Oh baik wow wow banyak banget, nih, berarti hmm, iya betul berarti Kakak itu tetap, eee, menjaga kondusif tubuh Kakak sehat, eee, tidur cukup juga, dan juga Kakak ju seperti olahraga Zumba tadi, ya, itu, keren banget, nih, Kak. Tapi sayangnya saat ini aku pengen pergi, nih, Kak jadinya lain kali kita bisa ketemu lagi dan ngobrol, ya, Kak. Terima kasih, loh, Kak, udah menjawab aku, iya selamat tinggal!
Hmm, betul betul. Hmm hmm hmm hmm. Oh. Oke oke, ya ya, nanti kita sambung lagi ya! Dah.